Ah, ayan, siyempre alipin ako ng salapi, at 'pag ayan, lagi silang, ah, ano, namimigay ng mga pa-bonus, o kaya mga pagkain, dahil nga ayan, naka-try akong mag-intern, sa government, at natutuwa ako kasi, iba yung surrounding do'n na talagang hindi sila madamot, sa paraan na laging may pagkain, tapos at laging minsan 'pag natuwa sila, ay, yung boss lang natuwa, is bibigyan ka na agad ng pera s Dahil matanda na siya siguro, ah, hindi siya, ib katulad ng ibang mga boss na, bossing-bossy, ayan. Tsaka ayun, masasabi ko 'yon yung karanasan ko, hindi man lang siya matagal, na nasamahan ko sila pero, sa, ah, 6 months ko na pag-intern, ah, ayun, ah, natuwa ako na, ang sarap, magtrabaho 'pag gano'n ang environment. Ikaw?
<laughs> Hmm. Mm, yo Mhm. Ayun. Ayun. Mm. 'Yon, gulo. Hmm, oo 'no, true. Mm. Oo. Ako naman, um, kasi kumakanta ako dati, sa mga hotels, oo, sa sa Manila, Shangri-La, Resorts World, gano'n. So, yung sa akin, sa akin yung pinakanakakatuwang karanasan is yung, naa-appreciate ka ng tao. 'Yon bang, 'yon bang, 'pag, ah, after mong kumanta, parang may lumalapit sa'yo, parang, "Uy, ano, you're doing a good job", gano'n. Parang as a, as a, mang-aawit, parang sobrang, sobrang sarap sa pakiramdam, na parang yung passion mo, na-appreciate ng iba. Oo, tapos yung iba, nagbibigay ng tip, gano'n, tapos ano
Ah, ang galing naman. Ay, wow. Ay, oo. Ang galing. Oo. Totoo, ah Wow! Galing naman. Parang achievement 'yon, 'di ba? Yung parang na-appreciate nila yung ginawa mo, na sa paraan na, mag, ah, tutuloy mo pa, 'di ba? <chuckles>
Hmm, nag ano Mm. Oo. Oo, oo, parang kasi 'pag ano, 'pag, ah, gusto mo yung ginagawa mo, yung mga nanonood sa'yo, parang na, naba nababasa din nal nila. So, ayun, yung ano, mm.
Oo. Oo. Totoo, ayan. Ito
So hmm?
ah, patungkol naman sa, mga nakakatuwang pangyayari, ano yung mga pangyayari, ah naapektoha nakakaapekto ba sa motibasyon mo, sa trabaho yung mga ganitong moments? Paano?